Tu penses quoi des notes et des classements?
Alors, heu, moi, ce que j'en pense, heu, il y a beaucoup de choses que j'en pense déjà, c'est que heu, je suis assez mitigée, en fait, au niveau des notes, heu, et des classements parce qu'à la fois, je trouve que ça peut éventuellement, heu, donner des repères, mais en même temps, heu, ça peut peut-être déstabiliser donc, heu, des enfants si, heu, on leur explique pas bien les choses et qu'on les accompagne pas de la bonne manière.
Et pourquoi spécifiquement les enfants et pas forcément tout type de population?
Parce que je pense qu'une fois qu'on a intégré ce que c'était, il y a plus besoin d'un accompagnement, on va dire, plus poussé, heu, à ce niveau-là, donc, heu, de prise de confiance en soi, heu, et cetera. Heu, une fois qu'on a les bons outils et les bons moyens, heu, pour comprendre, voilà, nos notre propre valeur, heu, ce qu'on représente, heu, qui on est, et cetera, il y a plus besoin en fait, heu, d'avoir cet accompagnement, heu, poussé à côté. Et on se sent assez bien pour pouvoir continuer et heu et on sait qu'en fait heu, bah finalement, heu une note, c'est pas parce que, voilà, on a eu, heu, une certaine note, bah que ça veut dire qu'on est mauvais ou qu'on va pas pouvoir s'améliorer, heu, au fur et à mesure du temps. Alors que quand on est enfant, moi, par exemple j'ai vécu, heu, une situation, heu, assez dramatique entre guillemets. Hem, bah, en fait j'étais inscrite, heu, dans une école, donc, heu coranique quand j'étais jeune et heu, du coup, heu, donc c'était un petit peu Oui, oui en France, heu oui, oui, il y en a plein et du coup, heu, j'étais dans une classe en fait, heu, où c'était comme, heu, à l'école classique et, heu, du coup, donc en arrivant, bah, on a des cours donc, heu, en arabe et en même temps, bah, on a des cours, heu, donc pour l'apprentissage du Coran. Et, heu, le truc c'est que, heu, en fait, il y avait un truc assez malsain que j'aimais pas du tout, c'était, heu, le côté un petit peu compétitif et, heu, c'était assez indirect aussi. C'est à dire qu'on faisait sentir à certains enfants que voilà, ils étaient super bons, heu, qu'ils apprenaient super bien et cetera. Heu, moi je faisais partie de ces personnes, heu, donc nouvelles qui avaient quand même, heu, cet avantage de bien, heu, apprendre, comprendre et cetera. Exactement et du coup, heu, j'étais parmi, heu les favorisés, entre guillemets, heu, de la prof et heu donc de son mari. Oui. Oui?
Ah, raconte-moi. D'accord. En France ou à l'étranger? En France? D'accord. Ouais. Et à apprendre? Est-ce que c'est, heu, c'est sp c'est spécifique à ce type d'école ou est-ce que ça peut être un exemple qui illustre, heu, ce qui peut se passer dans toutes les écoles?
Alors je sais pas du tout si c'est spécifique, heu, à d'autres écoles aussi, mais en tout cas à cette école-là, c'était spécifique à cette école-là. Je peux pas vraiment généraliser sur les autres écoles parce que je sais qu’eux, heu, ils ont une enfin ils avaient en tout cas à l'époque une méthode, heu, particulièrement, heu, co en m en mise en compétition, heu, ce qui n'est plus le cas maintenant. En tout cas, je pense qu'au fur et à mesure des années, ils ont dû adapter et échanger un petit peu leur méthode parce que oui?
D'accord. Est ce que, heu qu'est-ce qui se passe quand tu es jugée comme ça plutôt, heu, dans la catégorie des personnes plutôt à l'aise? Heu, est-ce que ça veut dire qu'elles te poussent à aller encore plus loin ou est-ce que ça veut dire qu'ils mettent les autres de côté, peut-être, pour voir certains sujets?
Mmh mh. Bah, en fait moi, ce que j'observais en tant qu'enfant, du coup, c'est que, heu, effectivement, ça me poussait à à essayer d'aller plus loin, mais je me sentais énormément stressée parce que, bah, c'est ma base un petit peu, heu, de personne, quoi. Je suis très stressée, heu, heu, je suis très, heu, sensible aussi, heu, donc, heu, forcément quand j'étais enfant, bah, c'était encore plus présent donc c'était un peu dur à gérer. Heu, c'est vrai que je pleurais beaucoup, heu, quand j'y arrivais pas. Mais en fait, je me rendais pas compte que c'était déjà énorme ce que je faisais. Heu, dans la semaine, j'avais à côté mes cours donc, heu, de français, heu, forcément dans une école, heu, classique, publique et heu, après le week-end, heu, on partait donc, heu, faire cette école-là. Donc ce qui fait que j'avais école toute la semaine, en fait.
D'accord. D'accord. Ah! Et très peu de temps de repos, de temps aussi pour toi et heu, peut-être aussi un un besoin de souffler?
Voilà, c'est ça. Exactement. Un besoin de souffler et le rythme aussi qui était trop, heu, trop rapide pour moi en fait à cette époque-là.
Et Et comment tes parents justement ont, heu, intégré tout ça et tes t'ont réorientée, en fait, sur quelque chose, heu, qui te convenait mieux?
Bah, alors au départ, mes parents, heu, ils ont pas du tout été trop réceptifs au fait que, heu, j'avais pas forcément trop envie des fois, et cetera, parce qu'ils avaient toujours cette culture de l'excellence, en fait, hein, que ce soit, heu, à l'école, heu, publique française ou à l'école coranique, hein. Donc ça c'était assez dur à vivre, heu, dans le sens où, par exemple, quand on pouvait ramener une note donc, heu, de 16, heu, moi j'avais mon père à côté qui me disait: «Ah! Heu, tu pouvais pas faire plus?» heu, donc du coup c'était un peu dur à vivre effectivement. Heu, on on se demandait si on faisait assez bien toujours, hein. Moi, en tout cas, je me demandais toujours si ce que je faisais, c'était assez bien. Heu, ce qui fait qu'après, bon, ça a eu un impact, heu, finalement, heu, sur ma vie plus tard puisque, du coup, je me suis retrouvée, heu, à complètement, heu, tout délaisser. Heu, j'ai quitté donc, heu, l'école coranique à partir du collège, heu, où vraiment là, j'ai fait un un un rejet en fait, hein, de de cette école et tout parce que, justement, ils avaient ce côté un peu compétitif. Heu heu, au départ j'étais parmi les favorisés. Et puis, heu, au moment où j'ai commencé à relâcher et que je commençais à en avoir marre de ce système, heu et que j'apprenais plus donc de manière régulière et cetera, bah, là, du coup, heu, je me suis retrouvée, on va dire, parmi, heu, les élèves, heu, voilà qu'on qu'on regardait un peu mal, un petit peu de travers. Ou alors on faisait des remarques, heu heu du style: «Ah bah tu as pas révisé cette semaine.» heu, enfin alors que s il se pouvait que parfois j'avais révisé mais juste, ça s'intégrait pas parce que j'avais plus envie en fait tout simplement et heu, et c'était dur en fait à à encaisser
D'accord. D'accord. D'accord. OK. D'accord. Bien sûr. Et et c Super. Et tu as tu as parlé de notes, d'un 16/20. Heu, comment, heu, faire le jugement que cette note peut être, heu, bonne, pas bonne, heu, moyenne? C'est un peu subjectif en fait.
Mmh mh. Oui et puis, surtout, il faut sortir du monde scolaire, en fait, pour pouvoir comprendre que des notes ne définissent pas une personne, même si ça aide à comprendre, heu, heu, la manière dont on a intégré une leçon, effectivement. Mais, heu, ça représente pas le monde, ça représente pas la terre, ça représente pas ce que tu es capable ou pas capable de faire à l'extérieur d'une école. Heu, enfin, moi, je trouve que c'est quand même assez, heu, <chuckles> «culotté» entre guillemets de de de s'identifier du coup heu, à une note, mais, hem, c'est ce qu'on nous faisait croire, en fait, hein, heu, indirectement à l'école, que, voilà, heu, si tu as 16 c'est trop bien, heu, si tu as 18, c'est excellent. Heu, si tu as 20, alors là, tu as dépassé la perfection. Heu, si tu as 14, bah, tu es tu es moyen quoi, tu es moyen. Heu, et si
Et pour autant, si on n'avait pas de notes, comment on ferait pour juger les choses?
Bah, je pense que les feedbacks, c'est hyper intéressant. Par exemple, en Finlande, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, du coup, en faisant san sciences de l'éducation, heu, quand je suis allée à l'université. Heu et du coup, on découvre le système PISA, en fait, donc, heu, le classement heu, des écoles, et il se il s'avère qu'en fait, en Finlande, bah, c'est un pays qui est beaucoup mieux classé que la France et heu, qui n'utilise pas le système de notation. Donc, heu, ça veut dire que c'est tout à fait faisable.
D'accord. D'accord. Pour autant pour autant, c'est un système de notation qui classe quand même les pays.
Oui. Alors le s le PISA, c'est quelque chose qui classe les pays, effectivement. Mais, la Finlande, elle est classée comme un pays, du coup, qui est bien, dans le sens où elle n'utilise pas le système de notation.
D'accord. C'est un petit peu, heu, subjectif mais, en même temps, heu, ça rapporte en fait
Ah non, c'est pas subjectif. C'est une enquête. <chuckles>
C'est une enquête. OK, d'accord. Heu, qu'est-ce que tu penses des classements autres que notation, heu, par exemple le, mmh, le côté note dans les aliments sur le le côté A, B, C, D, E?
Tu tu me parles des aliments, c'est ça? Heu, alors les aliments, bah, je trouve que, <blows air> déjà, il y a beaucoup trop de choses à savoir au niveau des aliments. Heu, il y a du mensonge au niveau du classement, de toute façon. Heu, certes il y en a, heu, c'est vrai, heu, comme, heu, Yuka et cetera, mais, bon, c'est encore mitigé par rapport à ça. Il y a des nutritionnistes, heu, qui ne conseillent pas, il y en a qui conseillent. Heu, moi je pense que, de toute façon, tout ce qui se trouve heu, dans les supermarchés, il faut faire attention. Parce qu'il y a souvent, heu, un côté industriel dedans, même si on veut nous faire croire que, oui, heu, il y a du bio et cetera, mais aujourd'hui, on sait qu'on peut acheter des étiquettes très facilement et dire: «C'est du bio». Donc, heu, il faut faire attention, je pense qu'il vaut mieux acheter local. C'est comme ça que, moi, je vois les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut à ce niveau là, mais en tout cas, je conseille quand même de faire attention.
Oui. D'accord. OK et hem, par rapport à un autre sujet, je prends le sport. Heu, le classement souvent, c'est par rapport à un temps, par rapport à un résultat. Heu, ça équivaut en fait à une notation. Heu, s'il y a pas de résultat, par exemple pour un 100 m à courir, il y a pas de classement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Alors, moi, je pense qu'au niveau du sport, c'est très utile d'avoir un classement. Heu, c'est pas pareil que, heu, les notes, heu, tout ça, enfin par rapport à la nourriture et cetera. Je trouve qu'au niveau du sport, c'est un milieu compétitif déjà de base, heu, c'est un peu le système qui est composé comme ça, donc, c'est pas, heu, pareil qu'une, heu, qu'une école où à la base, on est juste là pour, heu, être éduqué, apprendre, s'instruire, grandir et cetera. Donc, c'est complètement différent, heu, à mon avis. Heu, le sport c'est vraiment pour, heu, améliorer ses compétences, heu, physiques. Donc, heu, c'est ouais je pense que c'est bien d'avoir un côté un peu classement et cetera. Même si, heu, ça peut faire baisser le moral, heu, si on n'est pas, heu, voilà, heu, bien classé. Mais, je pense que ça ne peut que pousser à vouloir vraiment faire bien et mieux pour soi et pour son équipe, donc là c'est différent. On va faire grandir une équipe, alors qu'à l'école, heu, on fait pas grandir une équipe, c'est pas pareil.
D'accord. Quand, heu, les étudiants se positionnent sur Parcoursup, les écoles, heu, font une sorte de classement en fait des étudiants pour sélectionner en fait, bah, les personnes qu'elles vont vouloir prendre, heu tout cas dans leur établissement. Du coup, ça rajoute une certaine pression à l'étudiant de bien se positionner pour, heu, pour entrer en formation?
Alors oui, c'est horrible, hein, heu, Parcoursup. Heu, déjà moi, j'ai fait sociologie donc, heu, et même en sciences de l'éducation, heu, on en parle et même en droit. Moi, j'ai une amie qui fait du droit, enfin qui a fini ses études de droit, heu, qui est aussi engagée politiquement là-dessus. Il y a vraiment, heu, un, mmh, des quotas qui sont injustes, heu, des manières, heu, de prendre des élèves, heu, qui est assez injuste. Enfin c'est c'est mal fait. En tout cas, le système Parcoursup, il y en a qui se battent pour le faire supprimer. Parce que c'est quelque chose en fait, heu, qui ne respecte pas finalement, heu, le vrai travail de certains élèves, heu, et qui se retrouvent en fait à ne pas être pris parce que, heu, ils viennent d'une école, voilà, qui est, heu, mal notée, heu, dans le classement et cetera, donc ça, c'est totalement injuste et inégal et c'est inapproprié, en fait.
OK. Bah là, il y a une perte de d'égalité en fait?
Comment?
Il y a une perte d'égalité?
Bah, oui, totalement il y a, dé déjà que nous, on nous dit, heu, soi-disant que: «Il y a une égalité des chances à l'école parce qu'on part tous, heu, <chuckles> soi-disant, heu, avec heu, les les mêmes cours, et cetera», mais c'est pas vrai. On a pas la même éducation, heu, on vient pas du même milieu aussi et je pense que quelqu'un qui vient, heu, d'Henri IV, heu, par rapport à un lycée tout à fait banal, bah, il va pas pouvoir se retrouver, heu, dans un, mmh, un lycée de sec dans une université pardon, heu, qui est, heu, bien notée. Enfin, il va pas se retrouver facilement à Sciences Po en tout cas, heu, s'il vient d'un lycée, heu, classique. Heu, il va falloir passer par plus de de enfin d'autres cheminements, d'autres moyens comme une prépa ou quelque chose comme ça, alors que quelqu'un qui vient d'Henri IV, bah, il peut tout à fait rentrer, heu, assez aisément, heu, dans ces écoles-là.
D'accord. Si on devait réformer le système aujourd'hui, par quoi commencer?
Ouh là, faudrait une refonte du système entier, heu, comme le disent, heu, certains heu, éducateurs, donc heu, c'est, en plus c'est que c'est un débat qui existe vraiment et il y en a qui disent qu'il faut une refonte complète, heu, tandis qu'il y en a qui sont là, à dire que: «Non, heu, il faut pas changer la culture heu,» enfin Bourdieu, heu, l'a expliqué quand même, il y a une culture dominante à l'école, donc heu, il faut arrêter avec la culture dominante, hein, mais il y en qui sont pas d'accord parce que, heu, voilà, c'est la culture élitiste, machin, et cetera, donc pour ça, heu, c'est c'est un débat c'est un débat politique en fait.
Est-ce qu'on peut, heu, dans ce débat justement, heu heu, considérer que s'il y a pas de notes, on arrêterait le progrès?
Hem, non, non, je pense pas que s'il y a pas de notes, on arrêterait le progrès parce qu'il y aurait quand même ce retour, en fait, de feedback derrière, donc heu, non, on n'arrêterait pas le progrès, sinon en Finlande ça ne fonctionnerait pas par exemple. Ce qui n'est pas du tout le cas. Dans les pays scandinaves, heu, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, donc heu, je pense qu'il faudrait s'aligner là-dessus mais malheureusement il y a des blocages, heu, par rapport à nos, heu, <chuckles> hauts responsables qui ne sont pas d'accord, heu, avec, heu, ça.
Et par exemple, les notes peuvent aussi, heu, servir à sanctionner, heu. Si on prend l'exemple de la France, heu, qui a été dégradée avec, heu, son niveau d'économie, avec les lettres triple A, double A, et cetera. Heu, ces ce, mmh, ces notes servent aussi justement à à acquiescer à un moment d'une situation donnée, bah, par rapport à, bah, là je parlais de la France. Par rapport à à à justement la situation économique?
J'ai j'ai pas trop compris la question.
Les les pays sont classés, heu, économiquement en tout cas, par rapport à, heu, leur création de de richesse et heu, et ont une note qui est donnée par des instituts, heu, internationaux. La France a été récemment dégradée, heu, c' c'est c'est un petit peu une sanction pour, heu, pour notre pays, est-ce que comment tu juges ça?
Ah oui d'accord, ouais. Bah, je pense que la France, heu, prend, heu, des décisions, heu, qui qu'elle enfin elle ne concerte pas en tout cas, heu, certains économistes. Heu, elle est en accord avec, heu, ceux avec qui elle veut être en accord et en désaccord avec ceux avec qui elle ne veut pas être en en accord. Heu, ce qui fait qu'en fait, il y a des études, il y a des enquêtes qui sortent chaque année et heu, et les responsables, heu, ferment les yeux par rapport à ça donc heu, finalement, heu, les sanctions, bah, elles sont là pour, heu, pour une bonne raison.
Merci beaucoup pour, heu, ton partage d'informations, tu es très, heu, étayée et renseignée en tout cas sur, heu, sur le sujet.
Bah, je te remercie de m'avoir écoutée, c'était un plaisir, heu, de parler de ce sujet sur les notes et les classements.